Toplamda yani, bu sayı belli bir, eee, döneme kadar, ımm, ben 10 yaşına kadar 9 kişiydi. Sonra anneannem rahmetli oldu, 8'e düştü. Sonra abim evlendi
Ha.
abim evlendi, evin arkasına 1 tane daha ev yapıldı ama, eee, şu şekilde, duvar yıkıldı Evet, evet. B bahçe bahçe bahçede 1 tane daha ev yapıldı ve o eve de geçiş vardı. Yani, tek 1 ev olarak sayabiliriz onu da. Yani, örnek veriyorum on on tire a değil de, eee, 10-10 10-A diye iki iki tane binayı birleştirip tek bina hâli tek 1 daire hâline getirdik.
Abinler için mi yapıldı ev? Hımm. Ha. Anlıyorum. E, çok güzel.
Eee, o sayı git gide arttı. Yine 9 son Evet. So <chuckles> Sonra 3 tane daha çocuk 12 kişiye kadar falan çıktı.
Abinin çocukları olunca, eee Oh, oh, oh, oh! <chuckles> Peki, m eee, dedin ya, "Ondan sonra ailemin, eee, dışına çıktım." O zaman ail yani, üniversite okumak için şehir dışına yerleştiğinde, ailenden uzak kaldığın o dönemde, bir de kimseyle anlaşamadığından bahsettin. Eee, "Aile gibi olmuyor." dedin. O zaman, eee, ailendeki o iletişimde neyi anladın, neyi özledin? Ve, eee, ka kaos hariç <chuckles> diğer geri kalan şeyleri soruyorum. Eee, kaos hariç geri kalan şeyler ve, emm, eee, nasıl, yani, o iletişimi nasıl sürdürmeye devam ettin?
<chuckles> Evet. Evet. <chuckles> Yo, eee <chuckles> Ya, b kalabalık ailenin vermiş olduğu en güzel şeylerden biri de empati yeteneği. Empati yeteneğim inanılmaz seviyede yüksek. Eee, yani, örnek verecek olursam, istediğim anda bir bebek olabiliyorum, istediğim anda bir çocuk olabiliyorum, istediğim anda bir ergen olabiliyorum, istediğim anda bir yetişkin olabiliyorum, istediğim anda bir yaşlı olabiliyorum. Çünkü sürekli iletişim hâlindeyim. Bu ta bu yaş aralıklarıyla, yani, örn yani, tü ya ergenlik yaşımda hep aynı yaşıtlarımla birlikte vakit geçiriyordum. Ya ama onlardan farklıydım. Mesela üniversite arkadaşlarımın aileleri beni çok severdi. Çünkü anlaşabiliyordum.
Süper. Hı hı. <chuckles> Ha. Çok ilginç. <chuckles> Tamam.

Kardeşler arasında bir ego savaşı olur. İşte, yaş farkından ötürü, eee, kazandığı paradan ötürü, eee, bulunduğu, yani, ya, örnek veriyorum, mezun olduğu, bulunduğu, mezun, ııı, şeyden, eee, konumdan ötürü. Bir ego savaşı olur ve, eee, bu ego savaşını yıkmak benim için çok zor oldu, ııı, tabii araya yine, <chuckles> 6 ay falan, ay, 6 ay falan oldu, eee, bunu yıkmak çün araya şey, ajitasyon da sokuyordum ben. İşte, ben buradayım, tek başımayım, siz oradasınız, hepiniz birbirinizi istediğiniz zaman görebiliyorsunuz ama görmüyorsunuz. Böyle, hani, araya, ııı, dedim ya erken yaşta manipülatif olmayı öğrendim.
Hıı. Anladım. Ne kadar zaman aldı yıkmak? Hıı. Anladım. <chuckles> <laughs> Evet ama, eee, aile bireyleri de herhâlde bu durumu, emm, yani, senin manipülatif bir dil kullandığını çok erken yaşta fark edip herhâlde buna göre onlar da önlemlerini almışlardır. Eee, bu peki, bu nasıl, eee, sizin topluca ilişkinize yansıdı? Yani, annenler, eee, di diğer kardeşleriyle, kardeşlerinle, eee, bir sıkıntı yaşadılar mı? Hani, “Kardeşine niye böyle davranıyorsun, niye böyle söylüyorsun?” ya da onlar sana söylüyorlar mıydı, “A, mani manipülatif davranıyorsun, şu anda ilişkimizi zora sokuyorsun, falan” diye.
Tabii ki de. Tabii ki de, tabii ki de, tabii ki de. Evet. <laughs> An annem beni çok iyi tanıyordu, eee, babam her zaman benim yanımdaydı ama annem hep beni çok iyi tanıdığı için, annem için her zaman haksız bendim. Hiç <laughs> ama ben bu duruma tamamım. Yani, benim, şikâyetçi değilim çünkü ha hani, genelde de, böyle, biraz hiperaktif çocuk, ço çocukluğum geçti, hâlâ da öyleyim. Hani, konuşurken uğraşmayı falan severim. Si karşı tarafla uğraşıp, hani, onunla sinir etmeyi de kızdırmak hırsı değil de sinir etmeyi severim. Yani, <chuckles> onlar da, annem de beni tanıdığı için annem genelde ele alıyordu durumu ve çözüm noktası annemdi. Babam, babamda bir şey yoktu. Babam benim, “haklısın oğlum, ne diyorsan odur,” falan yapıyordu.
A! Hı hı. <chuckles> Tamam.